Guarda, vorrei raccontarti di alcune esperienze che ho avuto al lavoro e che mi hanno portato a stabilire dei confini con un capo o comunque, ehm, un superiore, anche dei colleghi che erano troppo esigenti e, alle volte, azzarderei dire, anche troppo invadenti, okay. Ehm, non si tratta di un caso specifico, okay, cioè, non è proprio u un aneddoto particolare, ma è un insieme di, ehm, di volte, in cui si è verificata questa cosa, e tant'è che ho iniziato a pensare, che c'è qualcosa proprio nel sistema che che non va bene, mi comprendi?
Mh-mh. Mhmm, assolutamente. Guarda, ehm, capisco benissimo quella che è la tua situazione e mi dispiace che, magari, uhm, tu sei arrivato, sai, a porre quello che un limite, in qualche modo, proprio perché, magari, tu stesso non ti sentivi a tuo agio. E, mhmm, volevo chiederti prima, magari, di darti un consiglio generale: ehm, questa cosa, è successa in modo graduale, oppure, diciamo, si è palesata in maniera quasi improvvisa?
Mah, non non c'è un flusso specifico, perché, appunto, essendo diverse volte, ehm, non sempre, mhmm, c'era u un' iter uguale, okay, nel senso che, alle volte si, ehm, si è presentato, magari, un percorso graduale, no, di questo comportamento asfissiante, mentre altre volte, ehm, sono state de cioè, ci sono stati dei colpi proprio diretti, okay. Quindi non c'è proprio uno schema da questo punto di vista. Però, se se mhmm, guarda, ti dico questo: all'inizio, okay, quando, ehm, facevo la gavetta, no, quindi i primi lavoretti, le prime esperienze, l'ho dato quasi per scontato, che ciò sarebbe accaduto e, mhmm, le aspettative ovviamente si sono realizzate però, ecco, sapendolo, no, che all'inizio sono quei colpi che devi incassare a perché per appunto sei, ehm, la gavetta, quindi si subisce e basta, no, per fare esperienza e formarsi le ossa e okay, però, e ha iniziato a essere strano quando anche dopo, no, quando ormai ero formato, sia lavorativamente parlando, ma sia anche in in fatto di crescita personale, anche da adulto, no, e tant'è che alle volte si sono anche ehm, ehm, formate delle situazioni particolari, nelle quali io pure ho risposto. Cioè, e proprio ad indicare le volte in cui ho dovuto stabilire dei confini, no, e mettere dei paletti anche con delle delle risposte dirette. Ehm, se se è chiaro.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay, capisco. Dimmi. Mh-mh. Mhmm. Assolutamente. Mhmm, okay. Ehm, inizio a capire, diciamo, poco quello che è la situazione, e come questa si sia, ehm, poi trasformata, magari, in qualcosa di molto più, sai, pesante, magari, da da dover affrontare. Ma, volevo farti un'altra domanda: ehm, ricordi, almeno all'inizio, o anche anche l l'ultima volta, ehm, come queste situazioni, ehm, provocavano ti provocavano, magari qualche sensazione di ansia, cioè, ehm, cosa ti chiedeva il capo o il collega, ehm, da, mhmm, far sì che tu pensassi che fosse troppo esigente? Era il modo in cui si poneva nei tuoi confronti? Il problema era quello che ti chiedeva anche?
Cer Ma guarda, ehm, le queste domande sono lecite, infatti, ti rispondo proprio raccontando come sono andate le cose. E ti dico, io per la maggior parte del tempo, della mia carriera lavorativa, ho lavorato nella ristorazione, okay, ma, ci sono stati 2 anni in cui, invece, ho lasciato la ristorazione, perché sono diventato agente commerciale, e mi sono dedicato a questa nuova realtà, okay, Che ha è tutto un altro mondo, eppure ho ritrovato anche lì la stessa la stessa situazione. Per quanto riguarda, ehm, il con la fase 1, no, cioè tutti quegli anni dedicati alla lavo alla ristorazione, dipendeva molto dal tipo di persona che era il titolare, no, il capo. Perché in realtà coi colleghi, sì, un in una forma un po' ridotta, era più i coi colleghi era più comportamento, sai, tipo pettegolezzi, quelle cose lì, no, però, quello che mi dava più fastidio era il capo che, ehm, giocava troppo spesso, no, es alle volte con ironia, alle volte con più serietà sul fatto che, mhmm, dava per scontato che, nella vita di ogni dipendente ci doveva essere solo ed esclusivamente il locale dove si lavorava, okay. E per farla in breve, ci sono 2 casi specifici: 1 nel primo locale, in cui, ehm, ehm, im a me erano stati assegnati anche dei libri da studiare fuori l'orario di lavoro, e io lì, vabbè, eran le prime vo cioè non erano proprio le prime volte, però ero comunque agli inizi e dicevo: "Azz, strano però, io in teoria devo lavorare nell'orario di lavoro, non mi puoi lasciare delle cose da fare a casa, perché o mi paghi pure le o ore da fare a casa, eh, sennò perché dovrei farlo?" Ho provato a farglielo capire, ma mi veniva detto: "Eh, sì, così lavori meglio, ehm, al lavoro e poi, scusa, che devi fare a casa?" E questa cosa mi faceva uscire fuori di testa, ma io potrò fare qualsiasi cosa, no, a parte che facevo l'università, e quindi, <scoffs> bastava solo quello a rispondere, ma anche se non la facessi, io a casa posso anche decidere di dormire, perché devo studiarmi le cose da fare a casa, capito? Invade e quindi era molto esigente e invadente in questo senso. E stessa cosa anche nella, mhmm, ne nel secondo posto dove ho lavorato, in cui, ehm, ven le ore erano tante, perché era per lo più stagione, okay, lavoro stagionale, ma poi, ehm, mi era era i limitato a noi dipendenti magari uscire la sera, fare tardi, eh, perché poi eravamo stanchi il giorno dopo. Anche lì, <scoffs> si invadeva troppo un'area di privacy, okay, e di vita personale con de che andavano oltre le le richieste. Quindi, questo per quanto riguarda tutta la l'avventura, in sintesi, della ristorazione.
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mhmm. Mh-mh. Mh-mh. Cer Mh-mh. Mhmm, okay. Capisco che in qualche modo tu abbia fatto, uhm, diverse esperienze, e che comunque queste, in qualche modo, ti abbiano portato, uhm, magari, a soffrire di, uhm, determinate cose come, magari, un peso troppo grande da portare, un'ansa che magari ti trasportavi nelle mura domestiche dove dove doveva essere, magari, luogo di pace e di tranquillità per per te. Ma volevo farti ultima domanda, giusto per avere proprio la chiusura del quadro generale. Ad ad oggi, tu come ti senti, e se sei, in qualche modo, mhmm, riuscito a capire, uhm, come magari affrontare, passo dopo passo, uhm, queste problematiche o ancora, ehm, ti trovi in una situazione di, <clicks tongue> non so, di squilibrio, ecco?
Esa Tutte quelle che vuoi. Ma, guarda, ad oggi mi trovo in una situazione in cui ormai ho capito come, mhmm, come funziona il mondo quasi, no, adesso, per allargare la cosa. Però, ehm, in particolare, ho capito anche che è molto u usuale che si presentino e che si abbia a che fare con dei capi del genere, okay, e quindi so anche come comportarmi, nel senso, certe cose non le permetto e non le tollero neanche più, assumendomene i rischi e, allo stesso tempo, anche le responsabilità. Quello, però, che provo, è un fastidio, che ciò sia normalizzato e possibile in una mole così vasta, okay, perché non è sempre così, ovvio, però se io dovessi in futuro ritrovarmi in una situazione del genere, sì, sarei molto, molto infastidito perché non è possibile, non è un comportamento nor corretto, okay, né e a livello personale, né a livello etico, lavorativo, quel che si voglia. Quindi sì, sarei molto infastidito e però non non lo permetterei molto s probabilmen
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Beh, questo è sicuramente una cosa positiva, il fatto che tu, comunque, sei riuscito in qualche modo, attraverso quelle che sono le tue esperienze, uhm, sia negative che positive, uhm, essere riuscito a, ehm, delineare quelli che sono dei confini con quello che riesci a sopportare e quello che riesci, ecco, a supportare in questo senso. È bello il fatto che hai raccontato, uhm, che avevi comunque un bel rapporto, magari, con i tuoi colleghi, però il la distanza che intercorreva, magari, tra te e il tuo capo era dovuto, magari, al comportamento, non molto etico, da parte di quello che era un superiore. Il consiglio che s ti posso dare, uhm, è quello magari di, uhm, cercare di continuare comunque as a a ascoltare te stesso, quelle che sono le tue necessità prima di tutto, perché sforzarsi a lavorare all'interno di un contesto lavorativo, che ti fa in qualche modo soffrire, che ti fa star male, non è sicuramente utile, non puoi sicuramente, uhm, raccogliere quelli che sono i frutti del tuo lavoro, e può portare a una grande stanchezza, stress e molte volte ci si rinchiude, magari, in quello che è uno stato, uhm, demotivante in questo senso, dove, uhm, si cerca a volte di, uhm, trovare una soluzione, ma proprio perché, mhmm, ci si sente in una gabbia, molto difficilmente, si trova immediatamente quella che è la chiave per uscire da questa gabbia. Quindi dimmi.
Esatto. Sì, poi in quel caso lì si fanno 2 lavori, praticamente.
Esatto, esatto. Quindi e quello che ti, uhm, raccomando è continuare comunque su questa strada, perché sei sulla strada giusta. Uhm, metti sempre avanti, comunque, quelle che sono, magari, le tue idee, quello che è è la tua volontà di fare le cose, perché in questo modo riesci a lavorare in maniera molto più produttiva, ma soprattutto per te stesso e, mi raccomando, comunque porta avanti sempre quelli che sono i tuoi valori, che sono la cosa assolutamente più importante, al di là di quello che può essere il lavoro, al di là di quello che possono essere, uhm, gli obiettivi o gli ostacoli che puoi trovare. Perché alla fine ogni ostacolo, in qualche modo, può essere una lezione di vita che può aiutarti ad alzarti, a migliorarti e a ad affrontare anche nuove avventure.
Ma, guarda, io ho iniziato questa conversazione con una voglia di sfogo, proprio perché era necessario, e quindi intanto ti ringrazio per avermelo permesso, ma poi, uhm, oltre a quello c'era anche un po' una sensazione di dubbio casomai io, uhm, fossi in una situazione corretta, appunto, o magari se fossi nel torto. Grazie a te ho capito che non stavo diventando matto, che ho ragione effettivamente. Quindi oltre <chuckles> alla chiacchierata, in generale, io ti ringrazio anche per questi consigli e per avermi fatto capire che è giusto così. È veramente notevole come come supporto, quindi ti ringrazio molto.
Mh-mh. Ma figurati. Figurati, per me è stato un piacere e se avrai bisogno ancora di me sai dove trovarmi. Grazie e buona giornata!